Ờ, từ riêu cua thì mình nấu được rất nhiều món, ví dụ như là riêu cua với cả rau mùng tơi này, riêu cua với, ờ, mùng tơi, mướp này, hoặc là bún riêu hoặc là bún riêu, ờ, bún riêu thì hồi xưa là chỉ có riêu không thôi, nhưng gần đây là thêm cả, à, bắp bò này, thêm cả đậu hũ chiên này, thêm cả sườn sụn này. Thường thì mình cũng ninh trước một ít nước xương để cho nó ngọt ấy, về mề mình nấu cùng với nước cua đấy thì nó sẽ đậm đà và nó ngọt hơn.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. À. Ừm. Ừm. Trời ơi! Hèn gì, bạn có rất là nhiều kinh nghiệm trong việc, gọi là, lựa cua nè, cũng như là nấu nấu được cái món ăn, gọi là, mà không
<laughs> <chuckles> Nghe nghe tả đã thấy thèm chưa? Nghe tả đã thấy thèm chưa? <laughs>
Thèm. Mà mình nghe không rồi mình đã thấy thèm rồi, mình đã thấy chắc là rất là bắt mắt đây, hèn gì các con của bạn thường rất là khen bạn, đúng không?
Ờ. Ừm.
Chắc là các con của bạn cũng thích ăn đồ ăn của bạn nấu ha?
Ừ, đúng rồi, lúc nào tụi nó cũng kêu là "Mẹ nấu ngon thế! Mẹ mở nhà hàng đi." Thế nhưng mà <laughs> thực ra thì cũng trải qua vài lần thất bại đấy, chứ không phải là một phát là nó được luôn như thế đâu. Ví dụ như là có khi là mình nấu, ờm, lửa to quá thế là riêu nó bị tan hết này.
Trời ơi! <chuckles> Đúng rồi. Ừm, vậy À, thì thì thì tất nhiên là nó phải có thất bại rồi nó mới dẫn đến thành công được, đúng không? Vậy thì những lúc thất bại như vậy thì cảm xúc của bạn như thế nào? Có có, gọi là, ờ, thất vọng lắm hay không hay là, kiểu, thôi tôi sẽ cố gắng lần sau tôi, ờ, rút kinh nghiệm?
Ừm. Trời ơi, đầu tiên là là tiếc, tiếc tiền, tiếc công! <laughs> Tiếc công ấy, ờ, thực ra là tiếc công là chính bởi vì cái món này nó rất là mất công, mình phải đi chợ từ sáng sớm xong rồi ngồi lọ mọ, lọ mọ làm đấy, xong rồi mùi cua nó tanh! Mỗi lần nấu xong mình sẽ phải đi tắm luôn, thay cả bộ quần áo, thế cho nên nếu mà nó thất bại thì mình sẽ rất là tiếc.
Tiếc. À! Tiếc tiền. <laughs> Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm. <laughs> Ừm, mình hiểu nè, thì tại vì bỏ ra rất là nhiều công sức và tiền bạc mà thất bại như thế thì cũng hơi tiếc. Ờ, rồi mỗi lần thất bại là mình hông có chữa lại được hông ha bạn?
<laughs> <sniffs> Ừ.

Rất nhiều. Nếu như bạn canh lửa không tốt, bạn, ờ, để nó cháy quá thì cái nước đường đấy nó sẽ bị đắng, và bạn sẽ phải chưng lại một lần nữa. Hoặc là nhiều khi mà ừ, bạn, ờ nó đun chưa tới, đường nó chan chưa chưa tan hết, bạn đã đổ thêm nước vào thì nó bị, ờ, bị cứng, đường nó bị cô đọc, ờ cô đặc lại á, thành mấy cái mẩu cứng cứng, cứng cứng nó không tan, đó, lại phải làm lại. Và nhiều khi là khi bạn cho vào nửa lửa nó bụp một phát nó bốc lên, thế là chuông báo cháy keo ừ, kêu inh ỏi. <laughs> <sniffs>
Ừm, đúng là mình phải thắng lại. Ừm. Ừm, ừm, mình hiểu rồi. Ừm. Ừm. <laughs> Thì hông biết là có bạn bạn có gặp cái trường hợp đó lần nào chưa?
<laughs> À, hàng xóm nhà mình thì bị rất nhiều. Thế cho nên là, ừm, bây giờ mình có kinh nghiệm là khi mà mình chưng nước hàng này thì mình sẽ phải mở toang hết cửa ra, bật quạt để cho khói nó tản bớt đi. Ừ, ừ, ừ. <laughs> <sniffs>
Ờ, vậy hả? Ừm, đúng rồi. Khói nó thoát ra ngoài. Ừm. Trời ơi, cái cái tính ra cái này nó cũng hơi hơi hơi, gọi là, ờ, tim đập thình thịch, chân hơi run run ha. Nhíu mà nếu mà mình làm không đúng như cái bạn hướng dẫn thì chắc là chắc là dễ bị phựt một cái là nhà của mình biết đâu nó tan biến cái đi nó tan biến trong một nháy mắt luôn.
Ờ. <laughs> Ừm. Nhưng mà, ừm Mình chia sẻ cho bạn một cái mẹo này ha mà rất ít người biết á, đó là thường là khi thắng nước hàng khi mà đường nó bắt đầu sôi lên là bạn sẽ phải đổ thêm một ít nước vào, đúng không? Thế nhưng mà hồi xưa thì mình có, ơ, học lỏm được một cái cô, ờ, đầu bếp, cô chuyên nấu trong một nhà hàng Nhật á. Tức là khi mà bạn thắng nước hàng thì bạn cứ để lửa nhỏ thôi, phải kiên nhẫn nhớ, phải kiên nhẫn đứng đứng canh cho nó sôi. Mình ngoáy đều, thế xong rồi đến lúc nào nó đầu sôi lên thì thay vì cho nước vào thì bạn lại đổ luôn thịt vào. Bạn tắt bếp đi và bạn đảo thì lúc đấy nó sẽ săn, cái miếng thịt nó săn nó ngấm luôn cái màu vàng cánh gián vào. <sniffs> Đó.
Ừm, mẹo gì vậy bạn? Ừm. À, vậy hả? Là gì vậy bạn? Nhỏ à. À, à. Nó săn. Ừm, à, mình hiểu rồi nè. À, vậy thì nó cũng hạn chế cái việc mà, ờ, mình đổ nước vô và nó bị phựt lên, đúng hông? Ừm, trời ơi.
Đúng rồi, đúng rồi! Mình sẽ không bị thót tim bởi cái khâu đấy nữa. <laughs>
Trời ơi! Tính ra bạn là một người, gọi là, gọi là, có những cái cái cái cái bí quyết gia truyền vậy á ha, từ cái bí quyết từ mẹ của bạn nè rồi, ừm, ừm, sang cho bạn, rồi sau đó thì bạn lại học học lỏm của đầu bếp luôn. <chuckles> Trời ơi.
Ờ, cái này là học lỏm, học lỏm. <laughs> Ừ, thực ra thì với cái việc nấu nướng này thì người ta hay nói là "trăm nghe không bằng tay quen" ấy. Tức là ngoài việc mình quan sát, mình đọc công thức, mình xem những cái clip nấu thì mình phải có thực hành nữa. Và mình phải nấu thường xuyên, a, thì cuối cùng mình mới tìm ra được một cái cách mà nấu mà là mình thấy là phù hợp với mình nhất nó ra cái vị mà mà mọi người trong gia đình mình ăn thấy phù hợp.
Ừm, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, à, nói tới cái vị thì mình thắc mắc rằng là nhà bạn thường ăn với cái vị nào, gọi là, ờ, nó thanh một tí hay là nó nó nó nó nó đậm đà một tí ta?

Ờ, thường thì mình lại rất là oái oăm là mình lại không thích những cái món nào mà nó đơn giản. Kiểu, mình cảm thấy là nó nhanh quá, nó nấu đơn giản, nó nhanh quá, mặc dù là nó ngon nhá, đơn giản mà ngon nhá, nhưng mà lại không thích. Bởi vì là chắc là mình thích cái lúc mà mình đứng bếp mình làm lụng ấy, thì kiểu như mình rất là được tập trung vào đấy, mình không nghĩ đến cái gì khác á, thì nó cũng coi như là một cách để để chữa lành và xả stress á. <laughs>
Phải cầu kỳ hả? Ừm. Ừm. À! À! Ừm, mình hiểu rồi. Ừm, đúng rồi. Đây là một cái sở thích mà mình hiểu là người phụ nữ thì người ta cũng hay có những cái sở thích này nè ha. Thì đứng trong bếp nó cũng, gọi là, à, những lúc mà mình nấu ra được, ừm, một cái món ăn nào đó mà mình cảm thấy ngon nè, mọi người cảm thấy ngon nè, thì mình rất là vui và mình rất là đam mê luôn, đúng hông?
Ừm. Ừ. Ừm, đúng rồi. Hoặc cái cái món mà mình cũng hay nấu đấy là món, ơ, thịt kho tàu hoặc trong miền Nam thì sẽ gọi là thịt kho hột vịt đó, kho trứng. Ừm, bạn biết bạn biết mình thích nhất, ừm, điều gì ở cái món này không?
Ừm, hừm. Món gì vậy bạn? Kho tàu. Ừm, thịt kho hột vịt, đúng rồi. Ừm. Cái món này Ừm, mình nghe là mình biết cái món này rất là cầu kỳ rồi nè. Mà hông biết là bọ bạn thích gì trong cái món này?
Mình thích là cái màu màu màu vàng, người ta gọi là màu vàng cánh gián á, của cái món thịt kho này. Bởi vì, bạn bạn hình dung lúc mà mình gắp ra đĩa cái miếng thịt nó núng nính, núng nính xong nó ánh lên cái màu vàng cánh gián, trời ơi, nó <laughs> nó kích thích hết mọi gi xúc giác, đúng không? <laughs>
À! Ừm. Ừm, ừm, ừm, ừm, ừm. Ừm, mình có thể tưởng tượng được nè. <laughs> Đúng rồi. Nhưng mà bạn làm sao để có được cái màu vàng vàng đó vậy?